Ya, bence Antep'teki iyiydi ama ben eee, şöyle, bir şey var; et konusunda ben Adana'yı tercih ederim. Bence Adana'da eti daha iyi yapıyorlar. Ben benim Antep'te çok sevdiğim ve çok oraya özgü bulduğum şeyler; ya, tabii ki 1'incisi ve her şeyden öncesi benim için sanırım beyran. Yani, ben bey beyran Yani, beyran'ı, eee, inanılmaz, yani, yaparlar ve ben orada bir ustasına Yani yanına gittim biraz çalıştım onunla. Yapmayı da öğrendim. Yani tam böyle şeyinde ama tabii İstanbul'da istesen de o kadar yapamıyorsun çünkü orada o kadar kuyruk yağını da kimseye yediremezsin İstanbul'da, yani çok nadir. <chuckles> Öyle bir fark var. İ yediremezsin. Eee, yani, bir de damar tıkanıklığı diye bir şey de var. Evet, Antep'i çok seviyorum yani. Antep için de şey derler bu arada, beni bence çok doğru. İşte, hani, "Bütün dünya bir ev olsa a o o evin mutfağı Antep olurdu." diye. Antep'te böyle bir söz vardır, üstüne yazar. Hatta yemek müzesi'nde falan da yazar ve buna katılıyorum yani. Ve de şey tabii, kuru dolma. Onda da var. Antep'in 1 tane kendi yemek müzesi var. O yakışır da zaten ya, çok şükür de var yani. <chuckles> Antep'e de yakışır. Antep'te sadece ambiyans olayı biraz sıkıntılı yani. Maalesef, hani, eee, biraz daha, bir parça daha böyle korunmuş olsa şeyler, o eski Antep'in o kalan Aslında 1-2 tane var böyle o taş duvarların arasında falan yerler ama o çok güzel yiyeceklerin olduğu yerler biraz şey, eee, ya, ambiyansta, hani, o eski şeyi korunmamış yani, o Mezopotamya havası çok yok.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii, beyran, beyran, iyi beyran, iyi beyran, evet. Hı hı. Harikasın, harikasın. Yediremezsin. Mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Evet çok haklısın. O yüzden sordum aslında. E, var. <chuckles> Mutfağı Antep olurdu. Evet. A, çok Yemek müzesi Antep'te mi vardı? Hıı. A, süper! Yakışır. Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Eee Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Eee, tabii bir de şimdi, a evet, Avrupa'daki Evet, Avrupa'daki korunmuşluğu gördükten sonra daha çok canını yaktığını düşünü düşünürüm gerçekten.
İşte o üzücü. Yani Aynen, çünkü mesela şey, a hani, bakıyorsun Ya, Antep'te olabilir yani öyle bir yer çünkü geçmişin de var ama yıkmışlar o taştan yapılan şeyi, beton yapmışlar mesela yerine. E, şimdi o aynı ambiyansı yaratmıyor tabii. Böyle bir şey var. Bu arada yine orada Almacılar Çarşı'sı benim hayatta en sevdiğim yerlerden biridir. Bir ara o kadar böyle hafta sonunu Almacılar Çarşısı, Antep'te. Malzeme satarlar. Ben oradan tek tek toplardım. Bir de orada gidince çay değil, Antep'te zahter ikram ederler böyle, zahter çayı, yani siyah çay değil de. Oturursun, ondan da 10 tane içersin, yani, o dükkanın önünde. Çok severim, yani, onu da.
Hı hı. Evet. Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Ne çarşısı? Almacılar Çarşısı. Hıı. Vay! E Hatay Hatay da yarışır değil mi Antep'le?